Evet, b bu arada, eee, belki b iii, o an hasta olursun diye de almamış olabilirler, bunun parayla hiçbir ilgisi de olmayabi bilir aslında.
Eee, evet Doğru yani, evet, hiç ilgisi olmayabilir cidden ama öyle bir t hani iş tetiklenmişim ve, eee, a gittim Hı hı. Neyse, eee, ondan sonra A, baktım babam, eee, televizyon izliyor annem de t yemek falan yapıyor bir şeyler "Ben" dedim "Aşağı çocuklarla oynamaya iniyorum." işte. Eee, gidebildiğim mesafe de sadece bizim mahalle ve onun dışında hiçbir yer bilmiyorum gidemem de zaten. İşte, eee, s sadece o bizim mahalledeki bakkal Mehmet Amca'yı biliyorum. Eee, işte, önce şeye gittim, eee, işte, çocukların yanına gittim top oynayan böyle, işte, bir 10-15 kişi falan vardı. Böyle onu niye yaptım onu da hatırlamıyorum ama, işte, o paylaşma bence iç içgüdüsel o bir davranıştı. Gi dedim ki "işte git, aaa, hadi gelin toplanın size dedim dondurma ısmarlayacağım herkese" dedim. <chuckles>
Demek ki. E, aldın parayı gittin. Rika Tabii. <chuckles> Evet, harika. Ama elindeki paranın alıp alamayacağına emin misin herkese don Ha, hiç bilmiyorsun. Anladım.
Hiç bir şey değil bilmiyorum ya hiç bilmiyorum yani o onda da böyle birilerine bir şey almak isteme duygusu da nereden geldi, onu da bilmiyorum yani. İşte, çocuk herkese
<chuckles> Bir şey almak istemek de değil bu bir mahallenin abisi olma ve herkese bir şey ısmarlama. <chuckles>
Evet, evet, evet. <chuckles> Ama en küçükleri de benim yani o grubun. İşte, eee, gittim işte, şeye, he bütün çocuklar toplandı. Gelen gelmeyen herkes birbirine haber verdi. Bir 15 kişi varız yani. Emm, işte, gittim, işte, eee, Mehmet Amca da beni tanıyor, kimin çocuğu falan olduğumu biliyor. "Mehmet amca" dedim biz dondurma alacağız, işte, eee, herkes aldı falan dondurmaları. O da bakıyor bana, işte, eee, ben böyle cebimde 2 tane para var ya 1 tanesini çıkarttım, işte, t verdim. <laughs> Evet. 1 tanesini çıkarttım, verdim. Babam da maaşını daha yeni almış, hep böyle en büyük para, aaa, en büyük banknotmuş yani o da. O da şaşırmış yani, bu çocuk da bu paranın işi ne böyle, bu ya şu andan işte, hani, şu an tabii enflasyon olduğu için 500₺ da çok bir şey ifade etmiyor ama eee, işte, bunu, böyle, be
Daha üst düzey. Evet, evet. <chuckles> <chuckles> Çok tatlı. Harika. Ya. Evet. <chuckles> Bir de birini veriyor. <chuckles> Sonra? Anladım. Hıı. Mutlaka. Tabii, doğru, doğru, doğru. O o o zamanın ruhunda o başka bir şey anlıyorum ben onu. Eee, ailene haber verdi mi?
Hı hı.